Đúng rồi, vậy thì chúng ta ph phải cứ phải bị như một cái nhà tù giam lỏng mình vào những cái nội dung đó mà chúng ta sẽ không biết gì về những nội dung khác nữa. Đúng hông ạ?
Thế đấy! Đúng, đúng, đúng. Ờ, như thế thì ví dụ như mà không may mà lướt phải một cái cái video ngắn mà mà, à, tiêu cực ấy thì á tự dưng lại cứ phải xem cả một lèo luôn, đúng không? Rất là chán này, rất là khó tiếp cận với những cái video khác, đúng không? À, và cũng cũng là một cái điểm hạn chế đấy. Ừm, thì, à, bạn thấy là như thế thì, à, à, ai mới là người là đang chủ động này? Còn, à, ai là cái người mà đang bị, à, điều khiển bởi những cái thuật toán và cơ chế hiển thị như thế?
Đúng rồi. Thì đương nhiên những người chủ động đang là những người mà nắm giữ cái thuật toán đó, những người nắm giữ những cái nền tảng, ờ, những ờ, người khổng lồ mà đứng sau những cái tập đoàn, làm những cái video ngắn này, và chúng ta đang đang đang là những người bị tiêu thụ. Mình có một câu mà mình hay nghe là "Nếu bạn dùng cái gì miễn phí thì bạn chính là món hàng." Và chúng ta đang chính là món hàng mà, ờ
Ừm. Ờ. <laughs> Ừm. Ừm! À.
Đứng sau là bị thao túng bởi những gã khổng lồ về công nghệ. Họ làm cho chúng ta ừ, đ đúng rồi, à, chúng ta phụ thuộc vào một cái cái nội dung mà họ muốn đưa ra, họ chỉ cho chúng ta xem những nội dung mà họ muốn chúng ta xem.
Ừm! Mình bị thao túng, đúng không? <laughs> Ờ, ờ, rồi.
Để cho mà chúng ta chạy theo được những cái mục đích của họ, ví dụ như là, ờ, những video về cuộc sống sang chảnh, những video về những biệt thự triệu đô, những cuộc, ừm, du lịch hàng nghìn đô chẳng hạn. Và làm chúng ta luôn luôn khao khát được theo đuổi những cái đó, ờ, chúng ta bị cuốn sâu vào <chuckles> những cái, ờ, lối sống tiêu dùng, thì như thế thì sẽ đem lại lợi nhuận và đem lại lợi ích cho, ờ, cái giới tư bản.
Ừm hừm. Đúng nha! Ừm. Ô! Ôi, trời ơi, đúng nha! Hưm. Ừm. Ừm. À,à! Ch cho cho cho họ, đúng không? À! Ê, nhưng mà bạn ơi, ờ, mình thấy là thực ra là, à, nếu mà nói như thế thì cũng không là hoàn toàn, đúng không? Tại vì là, ừm, bản thân mình là cái người mà cũng lựa chọn nội dung để mình xem mà, thì, à, mình bạn có nghĩ là cũng cũng có ưm, mình cũng có một phần là được được chủ động để mình, à, mình chọn cái nội dung mà mình hiển thị? Bạn thấy sao, đúng không?